Auf jeden Fall. Und wenn wir noch mal zu den Lieblingswörtern auch kommen im Deutschen, was hast du denn da für so Lieblingswörter?
Also, auf <giggles> auf jeden Fall finde ich diese Altdeutschen total cool, wie so Sapperlot oder Haderlump, weißt du? Das haben wir 'ne Zeit lang auch immer in unserer Clique gesagt, einfach aus Spaß, so dieser Halunke, Haderlump und diese ganzen Wörter oder „der lässt sich nicht lumpen“.
Ah, okay. Was ist denn das 2. Wort? Was bedeutet das denn? Ne, nicht Sapperlot. Sapperlot kennt man ja, aber das andere Wort, was du genannt hast.
Sapperlot? Haderlump? Haderlump? Das war doch is jemand, der so, ja, den man mit nichts Gutem assoziiert hat, der so in den Gassen rumstreut, so 'n Gauner, oder?
Ja, genau. Ah, okay, also so 'n Kollege Schnürschuh dann.
So 'n Kollege Schnürschuh, genau, so 'n wie in den alten Spielen, wo man so gesagt hat, die äh, in den Disney-Filmen, in den Büchern, so die Halunken, so ein Haderlump, doch in and in meinem Aschenbrödel-Hörspiel. Daher kenne ich das Wort. Ja, so ein Haderlump. Ja. <giggles> Ja.
Daher kennst du das. Ah, okay. Und das so das sind dann deine Lieblingswörter, wenn die dann wirklich schon so, ja, so älter sind. Also, vi vielleicht so was auch wie Firlefanz oder auch Dreikäsehoch.
Ja. Ja, Firlefanz. Dreikä oder so Mumpitz, was für 'n Mumpitz, weißt du, diese ganz alten Wörter, die man dann manchmal aus Spaß sagt, aber wenn Leute dich nicht kennen, denken sie, du meinst es ernst, und dann ist es eigentlich so witzig.
Ja.